Eee, özellikle kıyafetlerde kişisel tarzını belirleyen şeyler var mı? Mesela trendler, eee, tarzına etki ediyor mu?
Ben, eee, alışveriş yapmayı çok seviyorum. Eee, trendler de tarzıma etki ediyor o yüzden. Eee, ya, bu şekilde cevap verebilirim sanırım.
Süper. Hı hı. Tamam. Peki, yani, özellikle bu trendleri takip ettiğin bir, eee, atıyorum sosyal medya olabilir, başka bir, eee, hani, kaynak olabilir. Var mı? Nelere dikkat ediyorsun?
I hı. Evet. Eee, yani sosyal medyayı takip ediyorum. Eee, bazı internet siteleri var. Böyle, eee, blog yazan kadınların kıyafetlerini paylaştığı onları takip ediyorum. Bu 2'nci el pazarlarını çok fazla geziyorum. Aaa, evet, yani bence insanların sattığı şeyler de insanın gözünü birazcık zenginleştiriyor. Eee, butik markaları da çok gezerim. Böyle.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Doğru. Hı hı. Eee Süper. Peki, hani, aynı zamanda Pinterest de var mesela; internette, hani, farklı tarzlardan etkilenebileceğin. Ona da bakıyor musun mesela?
Evet. Evet, evet, kesinlikle. Bazen uyumadan önce böyle telefonumu elime alıp, ııı, uzun saatler bakıyorum ve çok güzel ilham oluyor hakikaten. Çok zevk alıyorum bu işten.
I hı. A ha. Anladım, süper. Peki, şimdi alışverişi çok seviyorumla başladın. O yüzden ben önce onunla ilgili bir soru sorayım. Eee, ne kadar sıklıkla alışveriş yaparsın? Yani, bunu daha çok ihtiyaç dâhilinde mi yaparsın yoksa senin için bir, eee, hobi mi?
Hı hı. Tamam. Hı hı. Hı hı. Şöyle, eee, 2'si de aslında bence. Eee, çok daha fazla alışveriş yapmak isterim ama sonuçta bütçe meselesi, yani. O yüzden, eee, kendime bir çözüm buldum. Bazı şeylerimi 2'nci el alıyorum, eee, ve kaps kapsül bir dolap oluşturmaya çalışıyorum. Mesela, örneğin 2'nci el aldığım ne var? Bir tane montum var, mesela. 2'nci el pazarından denedim, aldım. Çok da güzel. 1/4 fiyatına. Mis gibi. <chuckles> Öyle.
Tamam. Tabii. Mantıklı. Neler mesela daha çok? Hımm. Tamam. Süper. <chuckles> Anladım. O zaman kapsül dolap dedin. Önce ondan başlayalım. Neler var, hani, dolabında? Mutlaka bu parçalarım vardır, hani, onlardan da birkaç tane bulundururum. Belki farklı renk de olabilir. Biraz bahseder misin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tabii ki. Yani, böyle beyaz tişörtler, kesinlikle olması gerekiyor bence. Eee, kot pantolonlar, basic kot pantolonlar, basit kot pantolonlar. Eee, onun dışında, yani, toprak tonları, kırmızı tonları; böyle desensiz, düz şeyleri bir alıyorum. İşte, bir siyah kemer, bir kahverengi kemer, o şekilde. Sonra üstüne, bakıyorum mağazalarda. Bu sene ne satıyorlar? Atıyorum, kareli çok modaysa kareli bir şey ediniyorum dolabıma gibi.
Mantıklı. Hı hı. Evet. Tamam. Hı hı. Hımm. Anladım. Yani, aslında temel parçaların daha çok desensiz, eee, daha sade renklerde ki sonrasında diğer parçalarla kombin yapabilesin. Değil mi?
Evet. Evet, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
Anladım. Peki, genel anlamda o zaman, tarzın nasıl değişti, mesela, zamanla? Hani, yakın zamanı konuşursak, yani, eee, "Öncesinde, mesela, daha çok böyle tercih ederdim, şimdi, hani, trendlerin de etkisiyle böyle şeyleri tercih ediyorum." dediğin var mı, mesela, aklına gelen?
Hı hı. Evet. Evet, evet, kesinlikle. Şimdi şöyle, ben eskiden avukattım. Dolayısıyla, böyle, topuklu ayakkabı, etek bir şeyler giyerdim hep. Sonra şu an çalışmadığım için böyle şeylere hiç ihtiyaç duymuyorum. Dolayısıyla A'dan Z'ye değişmek zorunda kaldı dolabım. <chuckles>
Hıh. Tamam. Hı hı. Evet. <chuckles> Yani, öncesinde daha şık şeylerdi, şu an daha rahat şeyler mi, mesela?
Evet, evet, şu an evet. Sürekli kot pantolon giyiyorum ya da, işte, tayt, öyle şeyler giyiyorum. Çok rahat açıkçası.
<chuckles> Hı hı. Anladım. Yani, aslında rahatlık senin için daha önemli şu anda.
Evet, zaten işe de gitmiyorum. Tabii, tabii. Yani, şıklıkla bence, eee, böyle, rahatsız olmak alakalı şeyler değil. Eee, rahatla da şık olunabilir gibi bir yerden düşünüyorum.
Zaten seviyordun, hı hı. Kesinlikle. Peki, o zaman özellikle bu trendlerin etkisini konuşalım. Mesela, eee, zaten, hani, "İnternetten takip ettiğim oluyor." dedin. "Ya da 2. el mağazalara gidiyorum." dedin. Özellikle nelere bakıyorsun, mesela? Yani, hani, o zaman senin dolabına renk katan şeyler daha çok bu bu trendlerle gelen parçalar mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, bence bu şekilde. Eee, bu arada modası geçince de satıyorum. Çünkü ben modası geçince modası geçmiş şeyi giymeyi sevmiyorum. Evet, böyle, YouTube videoları izliyorum. Ne moda ya da zaten, böyle, mağazaları gezince şeyi fark ediyorsun, işte, kırmızı renk bu sene çok fazla, bu sene süet bir şeyler çok fazla şeklinde onlardan, böyle, edinmeye çalışıyorum. Bu arada imkânsız hepsinden edinmek. Olabildiğince.
Hı hı. Mantıklı. Hı hı. Evet. Yani, sen aslında, hani, zaten belli başlı şeyler moda oluyor ama, yani, kendine de uyuyor mu, sana yakışıyor mu onlara da bakıyorsundur, değil mi?
Eee, onlara bakmıyorum. <chuckles> Böyle, modaysa o eğer, bir tane ayakkabı vardı, baş parmağı ayrı giyilen. Mesela ben ondan almak istiyorum. Arkadaşlarım diyor ki, "Hayır, kesinlikle almamalısın." Ama gözüm alıştı ve şu anda bana çok şık bir şey ve trend bir şey olarak geliyor. Evet.
<chuckles> Tamam. Evet. Hı hı. Hoşuna gidiyor. Hımm, anladım. Yani, aslında, hani, o ayakkabı biraz daha sade bir ayakkabı diye gör eee, hatırlıyorum. Eee, ama şey, eee, mesela, atıyorum kapri olabilir. O da mesela bir ara modaydı. Hani, bu biraz, eee, bu biraz, böyle, tartışmalı bir parça, mesela. Hani, o yüzden dedim her şeyi de giymiyorsundur, aslında.
Evet. Hımm, evet, doğru. Evet ama Hı hı. Kapri almadım. Eee, ama, eee, bence vücut tipime uymuyor. Kapriyi genelde, böyle, ince ve uzun kadınlarda gördüm hep sosyal medyada. Eee, ben klasik Türk, eee, kadını, armut tipi bir vücut tipim var. O yüzden, hani, yakışmayacağını düşündüğüm için almadım. Yoksa boyum uzun olsa ve zayıf olsam kesin alırdım bu arada.
Hı hı. <chuckles> Anladım. Yani, o zaman dikkat ettiğin kriterler var, aslında.
Aaa, evet, yani, tabii. Bir ucundan da bir yakışsın tabii, böyle, hani. Ne Tabii, evet, kesinlikle <chuckles> O kadar.
Yani. <chuckles> <chuckles> Anladım. Peki, özellikle ikinci el alışverişte bir kriterin var mı? Yani, eee, hani, atıyorum, kalitesi olur ya da, işte, eee, deseni olur ya da bazılarının, mesela, yazıları olabiliyor. Belki yazılarını seviyorsundur ya da sevmiyorsundur. Neler nelere dikkat edersin? Neler hoşuna gider?
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, önce fiyata bakıyorum. Sonuçta 2. el almamızın, hani, sürdürülebilirlik açısından bir önemi var ama fiyat da önemli. Eee, eğer o yeni sezonda ona yakın bir ürün varsa, en az yarı yarıya olmasını çok önemsiyorum. Yarı yarıyadan daha düşük bir fiyatsa direkt atlıyorum ona zaten. Eee, eee, öyle. Yani, uygulamalardan da alıyorum. Deneme şansımızın olmaması kötü bir şey bu arada. Çünkü olmazsa ne yapacağım ve risk barındırıyor.
Tamam. Kesinlikle, hı hı. <chuckles> Anladım, süper. Ha, sen internetten alıyorsun o zaman.
İkisini de yapıyorum. İnternetten tabii daha hepsini, böyle, oturduğun yerden bakabilmek daha rahat, kesinlikle.
Hı hı. Tabii, hı hı. Peki, hiç oldu mu böyle, mesela? İnternetten çok beğenip aldın ama geldi, diyelim. Tamamen alakasız bir ürün. Hani, böyle, eee, hikâyelerin var mı hiç?
Hı hı. Olmuş. Evet, şimdi hatırladım. Bir tane cüzdan almıştım. Güzel de bir markanın cüzdanıydı. Eee, kız açıklamaya şey yazmıştı: "Amerika'dan aldım, hiç kullanmadım." vs. Bu arada kullanmamış gerçekten ama o kadar bekletmiş ki cüzdanı, bana geldiğinde dokunduğum an derileri soyuluyordu cüzdanın. Evet, ve param çöpe gitti, mesela. Böyle bir şeyim oldu, olayım. <chuckles>
<chuckles> Tamam, hı hı. Hı hı. Hadi ya! Hıı. Anladım. Yani, öyle olduğunda iade etme şansın olmuyor mu?
Eee, bence artık oluyordur ama bu platformların ilk çıktığı zamandı, eee, kıyafet satın alabilmek için. O zaman bilmiyorum, ben de küçüktüm herhâlde. Bir yapamadım, yani. Böyle, sinirlenip ağlamıştım. <chuckles> Eee, param çöpe gitti diye. <chuckles> Böyle.
Hıı. Hı hı. Anladım. Yani, şu anda Hadi ya! Kötü olmuş. <chuckles> Anladım. Kötü olmuş gerçekten. Eee, ama şu anda daha kolay sanırım. İade etmesi de daha kolay değil mi?
Evet, evet. Kesinlikle daha kolay şu an ama evet, yani, bir olmama durumu var. Onun dışında bir risk yok. Bir de ben Berlin'de yaşıyorum. Burada çok fazla ikinci el pazarı var. Oralardan da, hani, böyle, deneye de biliyorsunuz üstüne. Hatta insanlar evinden kabin getiriyor. Çarşaflardan kabin yapıyor. Böyle, pantolon bile deneyebilirsiniz, yani. Evet.
I hı. Evet. Hı hı. A! Anladım. Yani, o zaman, eee, senin de satabilme şansın oluyor, anladığım kadarıyla.
Evet, 1 kez arkadaşımla açtık. Ben 0 tane ürün sattım. 0. <chuckles>
Tamam. Nasıldı? A! Neden? <chuckles> Neden sence?
Çünkü ben çok üzüldüm. Dedim ki: "Kötü mü giyiniyorum ben?" Yani, hani, insanın 1 tane de mi ürünü satılmaz? Hani, fiyat sormuyorlar, pahalı da gelmiyor, yani. Sorun fiyat değil. Sonra şeyi fark ettim, bir kız gelmişti pazara, böyle, bir pantolon satıyordum. Üstüne tuttu ve kızın 1 bacağı girer o pantolona, yani, 2 bacak yerine. İnsanlar çok iri ve ben çok küçük olduğum için.
Hıı, hı hı. Evet. Hıı, hı hı. Anladım. Daha çok aslında, eee, tarzından ziyade, eee, kıyafetlerin boyutu onların ilgisini çekmedi sanırım.
Iıı. Evet, öyle olduğunu düşünüyorum. <chuckles> Öyle olduğunu düşünmek istiyorum.
<chuckles> Anladım. <chuckles> Anladım. Peki, eee, hani, şimdi dedin ya, yani, aslında belki şey de olmuş olabilir. Şimdi, "Modası geçen şeyleri satıyorum." dedin. Belki onlar da o yüzden ilgi göstermemiş olabilir mi?
Hı hı. Olabilir, evet ama yandaki satan arkadaşlarıma baktım, herkes hemen 1 parça satmıştı. Hani, 1 tane de mi satamazsın, yani? Böyle, bir kötü hissettim ve bir tecrübem oldu. <chuckles>
Hıı. Anladım. <chuckles> Ya, birazcık talihsizlik olmuş, tabii. Eee Hıh?
Evet ama bu arada, eee, uygulamadan satıyorum. Bu fiziksel olmuyor ama uygulamada herhâlde kendine göre insanlar extra small, eee, bulabiliyorlar.
Hıı. Hı hı, tabii, orada daha çok kişi görüyordur bir de zaten.
Evet.
Hani, bu, eee, bu s satabildiğin, eee, etkinlikler, mesela, gün boyu mu sürüyor? Nasıl oluyor?
Eee, örneğin bir pazar günü oluyor. Eee, stant kuruluyor. Önceden kayıt oluyorsunuz, standın ücretini ödüyorsun. E, arkadaşınla paylaşmak daha iyi tabii ki, yani. Ücretler çünkü düşük değil. Eee, ben mesela zarara girdim. Bir de orada ben patates kızartması söyledim, bira söyledim. Bütün gün oturuyorsun, sabahtan akşama, mesai gibi. <chuckles> Öyle.
Tamam. Hı hı, evet. Zarara girmiş oldun, evet. <chuckles> Anladım. Ar arkadaşın kâra geçebildi mi?
Evet, o geçti ama o da yediği yemeklerden sonra belki zarara geçmiş olabilir ama o 4 parça mı, 5 parça mı bir şey satmıştı. Eee, ben üzüldüm biraz.
Hımm. Hımm, anladım. Olsun, sağlık olsun diyelim. <chuckles> Peki, eee <chuckles> Eee, peki, trendler dışında, mesela, hani, bazı parçalar gerçekten zamansız oluyor, ya. Eee, var mı, böyle, aklına gelen? Yani, benim için bu gerçekten, eee, yani, 10 yıl sonra da kullanırım, 10 yıl önce de kullanırdım dediğin, böyle, hani, senin için önemli parçalar?
Evet, evet. Ben inanıyorum. Evet. Düşünüyorum. Hı hı. Ya, bence beyaz tişört, eee normal bir kot pantolon, siyah bir palto dışında renkli ve desenli her şeyin sanki modası geçiyormuş gibi geliyor bana. Iıı, bir de benim Hı hı?
Hı hı. Hımm. Ya da belki, atıyorum yüksek bel pantolonlar olabilir, deri ceket, hani, bu tarz, böyle, daha, hani, zamansız dediğim oydu, aslında. Hani, beyaz tişörtten ziyade aklına gelen, hani.
Hımm. Evet, hı hı. Şöyle, bir tane deri ceketim var, mesela. Çok dar, yani, eskiden dardı deri ceketler. Hatta, böyle, kısaydı, uzun da değildi. Şimdi onu giyiyorum mesela komik oluyor. Ya da bir ara omuzları vatkalı bir şeyler türemişti, ceketler. O da olmuyor şu an mesela. Ben de yok galiba, öyle şeyler.
Tamam. A! Evet, hı hı. Anladım. <chuckles> Evet, hı hı. Anladım. Peki, böyle, biri görünce mesela diyor musun, "A! Bunun da modası çoktan geçti, hani, hiç de yakışmamış." falan diye. Yoksa biraz da yakıştırabilme meselesi mi sence?
Hı hı. Ya, maalesef bazen diyorum. Bazı insanlar öyle bir giyiniyor ki. Diyorum ki, ya, sen bunu alabilmek için nereye gittin? Böyle bir şey satılmıyor. Yani, önümüzdeki 5 yıl, geçmişteki 5 yıl böyle bir şey satılmıyor, yani. Bazen diyorum, içimden diyorum. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Anladım. Peki, eee, özellikle vintage, eee, mağazalarda bunlar daha çok oluyor, değil mi? Daha eski parçalar, böyle, hani, 80'lerden, 90'lardan falan. Onlar o zaman ilgini çekmiyor mu senin genelde?
Evet, do Iıı, evet, doğru, çekmiyor genelde. Daha ben güncellik. Ama şöyle aslında tekrar da ediyor. Mesela benim annemin Converse'i varmış üniversitedeyken. E, bir ara modaydı hatta şimdi yine moda oluyor galiba. Aslında atmasa döndürürmüşüz, yani, de atıyoruz, işte, evde de yer olmuyor.
I hı. Evet. Hımm, anladım. Peki aksesuarlar konusunda ne düşünüyorsun? Hani, onlar biraz daha belki zamansız olabilir mi?
Evet, doğru. Kesinlikle, bence de.
Hani, kolye, işte, küpe vs. böyle, hani, aksesuarlara önem verir misin?
Eee, aksesuarlara önem vermiyorum ama vermek istiyorum. Bu konuda kendimi geliştiriyorum yavaş yavaş. Satın almaya çalışıyorum.
Hı hı. Anladım. Şu an özellikle kullandığın parçalar var mı yoksa genelde takmıyor musun?
Iıı, yani, kolye ve küpe takmaya çalışıyorum. Yüzük çok benlik bir şey değil. Bir çarpıyor, ötüyor, bir şeyler oluyor. Iıı, <chuckles> ııı, ama onda, hani, biraz kalitelisini almak lazım sanki. Kararıyor çünkü. Parana yazık. Onu bulmak da zor.
Hıı. <chuckles> A! Evet, doğru, hı hı. Yani, o zaman biraz daha, eee, bütçe de gerektiren bir şey, değil mi?
Evet, kesinlikle. O yüzden o böyle kara delik gibi. Çünkü kararmaz diye satıyor. E, 100'e de satan var, işte, 500'e de. Yani, onu ayırt edebilmek de gerçekten bir yetenek.
I hı. Doğru. Bir de bazılarının alerjisi de olabiliyor, değil mi sanırım? Hani, eğer böyle, eee, çakma bir ürünse, yani, hani, gerçek altın ya da gümüş değilse kimisinde ciltte reaksiyon da gösterebiliyor sanırım.
Hı hı. Evet. Evet, evet. Evet, evet. Öyle insanlar da duydum. A, hatta annem. A anneme gümüş hatta reaksiyon gösteriyor çok ilginç bir şekilde. Neyse ki benim öyle şeylerim yok. <chuckles> Eee, be
A! Hıı. <chuckles> Anladım. Ama o da geliştirmek istediğin bir alan o zaman kendini. Maalesef.
Evet. Çünkü bence, böyle, e insanın tarzını yukarı taşıyor. Yani, Pinterest'e baktığımız zaman bir tane kadın, beyaz bir beyz be eee, basit bir tişört giymiş, altına kot pantolon giymiş mesela. Öyle bir takı takıyor ya da bir şal takıyor ki, böyle, çok tarz duruyor.
Hı hı. Hı hı. Evet. O o kombin başka bir şeye dönüşüyor, yani, hâliyle, değil mi? Anladım.
Evet. O yüzden derim dilerim. <giggles>
Peki, "Bu ayakkabıyı istiyorum." dedin ya şu anda moda olan. Başka var mı böyle, "Üş şöyle bir parça da var, bunu da almak istiyorum." dediğin, moda olan?
Hıı. Bu sene kareli gömlekler moda, böyle oduncu gömleği gibi ondan aldım. Eee, süet ceketler 2 senedir moda ama onu almadım. Çünkü be buradan, eee, şey Almanya'da hava çok soğuk oluyor, yani, süet ceketlik bir durumumuz olmuyor maalesef. Evet, ya, hani, süet herhangi bir şey alamıyoruz o yüzden. Eee, başka Hı hı.
Hıı. Hı hı. Hıı. Onun kullanımı zor olur, doğru. Anladım. Hı hı. Yani, aslında Eee, hani, hem trendleri de takip ediyorsun ama 2'nci ele de önem vermen, kullanmadığın parçaları da elinden çıkarman gerçekten güzel bir şey. Çünkü, hani, bazıları gerçekten, eee, aldıkça alıyor sonra onu elinden de çıkarmıyor. Bu anlamda gerçekten, eee, güzel bir alışkanlık bu şekilde yapmak. Çok da keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim.
Evet. Evet, evet. Evet, evet. Hı hı. Ben de çok keyif aldım. Ben, teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.